Então, como a tecnologia ajuda ou atrapalha o seu estudo?
Nossa, eu acho que ajuda 100%, né. Eh, a gente tá vivendo numa numa época muito interessante, muito boa, em que a informação, ela está disponível, ali, em tempo real, 100% de graça, e isso é extremamente interessante, né. A gente não precisa pagar pra ter conhecimento, pra ser bom em determinado assunto, a gente simplesmente precisa dedicar tempo, e acessar a informação. Isso é isso é muito bom.
Isso. Sim. Uhum. Exato. Sim, concordo. Totalmente.
E
Sim, sim. E, me fala, você, eh, teve um crescimento gradual no uso da da tecnologia para o estudo, ou você ainda c eh, é daquelas pessoas que compra o livro, que que não deixa de escrever também, ou só tem u utilizado mais esses artifícios tecnológicos?
Uhum. Então, hoje eu tenho associado essa questão da tecnologia ao meu estudo de um novo idioma, e aí ela tem me ajudado de forma incrível, né. Porque, por exemplo, como é que era no passado, quando a gente aprendia o idioma. Eh, o o com relação ao inglês, né, o meu contato, o meu estudo com inglês, era indo ao curso. E aí eu ia ao curso
Hum. Ah, legal. Uhum. Hum. Sim, sim, entendo.
eram 2 horas por semana, apenas. Né, então, o processo
Uhum. É, pouco tempo, né, pra aprender um idioma novo, realmente precisa se dedicar muito mais horas, né.
Exato. Uhum, com certeza.
Imersão. Eh, e hoje em dia, então, nessa comparação, né, de de quando você iniciou os estudos do inglês, pra agora, o idioma que você tá continua estudando é o inglês, ou é um novo idioma?
Com certeza. Sim. Não, seria o alemão. Seria o alemão.
Ah, interessante. É, bem diferente, né, a a a língua o é, tudo na verdade, né, o eh, diferente.
Bem diferente. Com certeza, é bem diferente. E assim, a ajuda muito, então eram 2 horas, né, no passado. E, como é que eu fazia pra, por exemplo, praticar o meu inglês, quando eu morava no Brasil, eu teria que conhecer alguém que falasse inglês também, né. Talvez me encontrar com o pessoal do curso, mas eu lembro que eu nunca fiz isso. Nunca marquei num horário diferente, para a gente praticar. E, também naquela época, o <chuckles> inglês era mais uma questão de "obrigação", entre aspas, né, que era uma algo importante, necessário, então, não era uma prioridade muito grande. É.
Uhum. Como? Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Entendo. Mas não tinha essa esse objetivo, de tipo: "Vou estudar, porque eu, eh, eu vou vou morar fora", ou então: "Vou estudar, porque o o". Não era assim, né. Interessante.
É, não, não. Não, inclusive eu nunca eu nem <chuckles> imaginava que eu ia morar fora. Eu lembro que eu estudava inglês, era mais por conta de filme, né, eu sempre gostei de filme e série, então eu pensava: "Nossa, eh, saber esse idioma vai ser legal, pra assistir um um filme sem legenda, e tudo mais. Vai ser uma experiência boa pra mim". Em nenhum momento, nesse período de aprendizado, eu pensei que o inglês seria importante, porque eu jamais pensei que eu moraria fora, né. Então, foi interessante ter ter estudado.
Uhum. Que legal. Exato, f Exato. Uhum. Entendi, entendi. É, fa e faz toda a diferença, né, v eh, quando você aprende, começa a a a perceber nuances do idioma, eh, até assistir um filme, por exemplo, dublado, é impensável, né, pra pra quando você já já começa a entender, e e ver o tom de voz do dos a dos atores, a admiras o filme, também, de uma outra perspectiva, né.
Sim. Uhum. Sim. É, com certeza, porque acaba que a gente também tá vendo, ah, o filme da forma como ele foi feito, né. Então, quando a gente bota a dublagem, por mais que a dublagem brasileira realmente seja excepcional, né, é bem diferenciada. Mas na minha vida eu nunca, não vou dizer que nunca, né, obviamente que já assisti filme dublado, mas eu nunca tive vontade de ver filme dublado, né, então eu sempre botava legendado, porque o filme foi gravado daquela forma, então a gente tá vendo a expressão original do do ator, o movimento da boca original. E, mas eu acho é, mas era mais essa questão mesmo, de gostar do do idioma e gostar do do filme, né. E, aí que que acontece, então assim, eu eu sempre usei livros apenas, e o professor em sala de aula, pra aprender inglês. Só que hoje, é incrível, hoje a gente tem um professor
Uhum. É, muito boa. Uhum. Entendo. Sim. Exato. É importante, né. Uhum. Hum. Sim. Uhum.
tá do nosso lado.
Sim. Exato. É muito interessante, né. E e questão de de pouco tempo, né, se parar pra pra pra se pensar, o avanço da tecnologia nesse sentido não se não se passou bastante tempo, e você conseguir isso tá tem conseguido acompanhar, né, es essa evolução no nos estudos e tem te ajudado, né.
É, isso é s Exatamente. Uhum. Sim. Com certeza, com certeza. Porque assim, por mais que aqui eu ainda faça o curso presencial com um professor. E aí, é um curso intensivo, são 3 horas por dia, eh, eu preciso também absorver esse conteúdo, né. Então eu preciso eu preciso praticar, não posso ser só passivo, ali, só recebendo as informações, mas não conseguir praticar, minha mente, ela precisa, eh, treinar, por exemplo, a fala, e aí eu tenho treinado usando ferramenta de IA.
Hum. Uhum. Exato, totalmente. Uhum. Uhum.
Então, eu uso muito ChatGPT, por exemplo.
Olha, que interessante. Hum, muito bom. É, e eu ia te perguntar isso, exatamente, das ferramentas que você tem utilizado, porque realmente, o a a IA ela, ah, é um é um professor, né, virtual hoje em dia, e você pode direcionar para um assunto, ou uma palavra, ou algu a algum tema que você esteja estudando naquele momento, e outros aplicativos, né. Eh, é co eh, de de no no celular, hoje em dia, já é uma facilidade que a gente tem, não precisa também estar preso mais ao co até o computador, né.
Uhum. Sim. Uhum. Hum. Com certeza.
Então, Duolingo, por exemplo, que, eh, para para se conseguir é é m mais vocabulário, na verdade, né. É bem bacana.
Hum. Com certeza, pô. Com certeza, todos esses aplicativos, eles ajudam, né, auxiliam a gente nesse processo de aprendizagem, e eu acho que a parte mais legal, na verdade, são 2. Eu consigo treinar a minha fala, então eu eu converso com, ali, a IA. E eu mando áudio, ela responde com áudio, isso pra mim é sensacional, não preciso sair de casa, encontrar ninguém. A hora que eu tiver livre, eu consigo desenvolver esse esse diálogo. E, a outra parte muito importante também, é com relação à gramática, porque eu posso mandar um áudio, e aí eles conseguem identificar onde eu errei, e eles me ex isso é isso é incrível, porque a gente tá acostumado, né, mas se parar pra pensar, realmente, ele sabe mais do que um professor de verdade, cá entre nós, infelizmente. Infelizmente ele vai ter mais conhecimento do que o professor de verdade, porque, eu acho que com relação a isso, o ChatGPT, ele está bem legal. Eh, eu não sei o idioma, mas assim, as explicações estão lá, né, ele ele não tá inventando explicação.
Hum, quais? Uhum. Boa. Sim, sim. Uhum. Uhum. Exato. Uhum. Nossa, que legal. Exato. Uhum. É, u uma base de dados enorme, né. Uhum. Uhum, eu concordo. Totalmente. Uhum. Exato, é.
E é incrível, ele sabe a gramática, e ele me explica por que que eu escrevi errado, ele me explica por que que tem que ser da outra forma, ele me dá as regras, e ele ainda me passa o exercício, então
Uhum. Uhum. Olha que maravilha. É, realmente, é é uma ferramenta que não tem como se desperdiçar, eh, c para o ensino de idiomas, eu, hoje em dia, eu também super recomendaria, e eu acho que você também, né, assim, pra todo mundo que que gostaria de estar i i i iniciando, e desde o básico, né, eh, já dá para se aprender até as primeiras palavras e já é super produtivo.
Uhum. Sim. Com certeza. Com certeza. E assim, eu uso muito, também, durante a aula. Então, por exemplo, o professor tá falando, e aí ele fala alguma expressão, tem alguma palavra no livro, que eu não sei, eu não uso o dicionário. Eu usava muito o Google Tradutor, só que o Google Tradutor, sim, ele não consegue, eh, traduzir da forma correta, ele acaba traduzindo ao pé da letra, mas o Chat GPT não, ele entende perfeitamente a expressão do idioma, e ele consegue traduzir para expressão do do nosso idioma. Isso é sensacional.
É. Uhum. Uhum, ok. Exato. Exatamente. Uhum. Legal. Muito bom é, fantástico.
E aí eu uso eu uso bastante na na sala de aula, isso é muito bom.
Muito. Uhum, muito legal, tem um um outro aplicativo pa parece até com o o Google translator também, mas ele ele faz também uma conversão um pouco mais realista e pega até algumas expressões, eu não sei se você conhece, o nome é "Contexto Reverso". Ele é bem bacana, é para o ensino para justamente, às vezes a gente vai fazer uma tradução de uma frase que não é literal, né, então é é é interessante ter essas ferramentas, mesmos que nos auxiliem nisso, mas me fala, eh, você além do do chat GPT, você chegou já a utilizar o serviço de alg de professores que a gente consegue também, eh, por exemplo, uma hora do professor é $15, eh, te é uma hora, eh, e você consegue direcionar, porque hoje em dia tem aplicativos e plataformas que os professores também, eh eh, trabalham, eh, de forma remota e, enfim, cada um nas suas áreas. Você chegou a a fazer alguma dessas aulas ou não?
Hum. Uhum. Ah, não, não. Uhum. Tem a ver. Ah, com certeza. Sim. Uhum. Sim. Então eh, com relação ao professor que que acontece? Eu acho que é muito importante, né, talvez por algum tempo ainda, vai ser uma
Hum.
com pensando idioma aqui, né, e aí eu tô com bem rápido. Eh, é é um trabalho importante, eu mesmo, por exemplo, tenho um professor, então continua sendo extremamente importante. Eh, eu não não utilizei nenhum professor, por exemplo
Uhum. Sim. Uhum. Sim, sim.
como auxílio, né, extra classe e eu acabo indo realmente para o para o ChatGPT. Acabo indo pra o Chat.
Uhum. Uhum, as ferramentas de tecnologia, né. É ótimo, tem que tem que utilizar mesmo e o ChatGPT é tran é muito perfeito mesmo, nesse sentido.
Sim, e esse Sim. E e olha, eu não me distraio não, né, porque as pessoas podem pensar que: "Ah, tô ali usando o celular ou computador pra ver al alguma coisa, e aí isso pode ser uma peça de distração", mas não, quando eu tô ali, focado em estudar, eu realmente fico, não não me distraio, eu consigo focar ali, até porque é algo dinâmico, né, eu tô numa conversa também com com a ferramenta, com a IA então acaba sendo dinâmico.
Uhum. Uhum. Isso é bom. Uhum. Exato. Exato, exatamente. E notificações nesse momento, então você de desliga notificações pra <chuckles> não se não se distrair ou ou acaba de de vez em quando isso acon pode acontecer, né, no no cotidiano?
<laughs> É, é, mas eu acho que não eu tenho pensado aqui, não tem me distraído não, né, não tem sido uma peça de de distração, não. Porque eu acho que a minha a minha mensagem no celular, ela nem vibra, eu acho que só aparece a caixinha ali em cima, eu acho que eu tirei essa essa questão de vibração, então só aparece a a caixinha ali em cima, então tem sido tem sido bem legal, e
Uhum. Ah, boa. <laughs> Uhum, legal. E aulas no YouTube, porque o YouTube também tem uma uma variedade enorme, né, de de de conteúdos, você tem aproveitado a a algumas aulas, algumas dicas de de dessa ferramenta também?
Aham. Sim. Uhum. É, eu realmente já cheguei a fazer isso sim, então, por mais que o Chat GPT ele ele me dê ali toda a base, eu já peguei até recentemente, acho que foi semana passada, eu precisava eh
Uhum. Uhum. Ok.
aprender e relembrar um um assunto específico sobre, eu não lembro se era pronome relativo, enfim, e aí eu joguei no Google, ou melhor no YouTube, e aí eu vi uma professora ali explicando, né, tinha exatamente o título daquilo que eu queria saber, e aí a professora estava explicando, então YouTube também, extremamente importante.
Ah. Uhum. Uhum, legal. Foi o o que legal, é bom, é é útil também. São ferramentas e e os vídeos quando se se consegue fazer um filtro, né, de fontes e você vê que os comentários embaixo que as pessoas, eh, realmente aprenderam ou gostaram da metodologia do professor, do do da da apresentação que é é feita ali é bem útil mesmo. É é uma ferramenta que não tem como, eh, se desprezar, né, no no ensino hoje em dia.
Uhum. Com certe Sim. Com certeza, sem sombra de du Não tem, não tem como, é uma ferramenta ideal, e eu não sei, né, a gente eu tenho essa essa realidade, eu tenho a tecnologia e as ferramentas, assim, de última geração a minha disposição. Ah, deve haver pessoas que não têm acesso a esse tipo de coisa, né, a internet não é boa, talvez, parece até meio improvável pensar dessa forma, mas, ah, existem pessoas que não têm, né, é acesso.
Uhum. Uhum. Uhum. Exato. Uhum, mas tem, tem sim. Em muitos em muitos países, em muitos lugares e e até mesmo, eh, em regiões aonde no na eh, as pessoas economicamente não estão ali podendo investir e ter acesso também, né. Porque hoje em dia essas ferramentas, até pra se utilizar, precisa se ter, eh, um um conhecimento, precisa se filtrar também, porque existe conteúdos bons e conteúdos que realmente não não não não vão levar para o objetivo do estudante, se não não for exatamente o que ele quer, né.
Uhum. Sim. Uhum. Com certeza, com certeza, é verdade. E aí eu não sei, né, o que tipo de alternativa essas pessoas podem ter, talvez elas poderiam, hã, teriam que Eh, e ao modo antigo, por exemplo, né, então ali naquela sociedade, trabalhar em grupo, eles vão pra aula específica do da matéria que eles precisam estudar e talvez, em vez de ter acesso ali a uma IA, eles vão ter que, por exemplo, tentar se desenvolver, manter uma conversa ali entre eles mesmos, para irem praticando, né, o já que a gente tá falando de idioma, praticando o idioma.
Sim. É. Uhum. Uhum. Exato. É, utilizar a internet também, né, hoje em dia, eh, o acesso a você conversar com pessoas do do mundo inteiro é muito mais facilitado, né, então, tipo, se desafiar mesmo e e não se limitar à à realidade onde onde mora. Mas lógico que essa questão de "Falta de recursos" ainda é um limitante para muita gente, né.
Uhum. Sim. É, exatamente, a gente tem que procurar outro al outras alternativas, não tem jeito.
É verdade. Olha, muito obrigado por compartilhar comigo essa sua experiência de estudo com a tecnologia. Eh, foi muito divertido falar com você.
Sim, foi um prazer, foi muito interessante também compartilhar porque, é o que eu tenho vivido ultimamente, né, eu tenho utilizado a tecnologia pra estudar e foi um prazer compartilhar essas informações. Até uma próxima.
<chuckles> Uhum. Até uma próxima. <chuckles>